إمم، طب ما تعرّفني عليه. <giggles> آه.
سب و و و ومأج <laughs> واخد بالك، ومأجر بقى م هو بيقول لي مأجر كده شقة صغيرة كده، حتى مش studio دي شقة عادية يعني، شقة بس صغيرة، هو طبعًا قاعد فيها لوحده بيدفع فيها فعلًا 2000 فرانك، فواخد بالك.
إمم. أيوه. إمم، ماشي، ماشي، يعني 2000 بالنسبة ماشي، آآ، يعني يقدر ي آآ، يدفع وي ويوفر، فبالتالي تمام، ماشية يعني، تضبط آه.
بالضبط بس سويسرا ف بس سويسرا، فيها عيب بقى، فيها عيب إن هناك القوانين حاجة لو قلت لك جيش يبقى دي قليلة، حاجة بُص جنان. هاقول لك، لو أنت غلطت غلطة وانت سايق العربية مثلًا، يعني أنت في مثلًا قوانين الش أأ اللي هي المرور، غلطة، صدقني غلطة المرور هناك بالجنائي.
إمم. آه. آه وبتدفع. إمم.
أنت متخيل؟! ما بتخشش مدني، يعني يعني يعني أنت مثلًا إيه، أنت غلطت غلطة على الاوتوستراد، المفروض ما تمشيش بالطريقة دي ومش عارف إيه، <tsk> فبيعملوها غرامة، الغرامة دي لو ما اتدفعتش بتتحول جنائي.
أوبا! إمم. إمم. على طول. <laughs>
على طول، فآه، أ أ ده بقى مثلًا بعكس إيطاليا إيطاليا، آه، آآ في غرامة، ما اتدفعتش هيزودوها عليك، و وفأنت مع الوقت هتزيد و آه، وبعد كده بقى لو انت بتشتغل، هياخدوها منك بالعافية، كل شهر حاجة، آه، آه، لكن لكن أنت برضو تمام، لكن سويسرا، باقول لك الغرامة لو ما اتدفعتش، بتبقى جنائي.
آه، زيا زيادة تراكمية زينا، آه. إمم، صح، اهم. يا نهار أبيض!
فالحياة في سويسرا بتعمل منك بني آدم، robot مثلًا، فاهم أنت؟ ماشي بقى بطريقة كده أقوى من الجيش كمان، أقوى من ألمانيا نفسها.
إمم، إمم. إمم. بس هو نرجع لمرجوعنا بقى، هو فعلًا ع يعني علشان كده سويسرا ما بتلاقيش فيها إمم، فقرا أو لأ كلهم أغنيا وتعدادهم مش كتير.
آه، تلاقي الناس هناك الناس هناك، فعلًا هُم بيكسبوا كت ما هُم بيكسبوا كتير، فإيه يعني غرامة جات لك ب500 فرانك، هتدفعها س عادي يعني، واخد بالك؟
أ وتعدادهم أو عددهم مش كبير أقصد يعني، عدد سكانهم مش كتير أصلًا فبالتالي آه، فبالتالي برضو يعني خلينا نقول الناتج ال المحلي أو الناتج القومي، آآ، أكتر من الإنت أكتر من الإنفاق فبالتالي طبعًا آآ، مستوى المعيشة عالي يعني. و و والريف السويسري معروف ياه! <smacks lips> يا سلام! آآ باشكرك، شكرًا جزيلًا ضديقي، شكرًا.
بالضبط. صح. بالضبط، بالضبط. بالضبط. عمومًا، باشكرك وأسمعك تاني إن شاء الله.